Hmm, ilang beses na 'tong naulit eh, parang ganun, eh 'di siyempre po minsan tayong mga babae po 'di ba parang pagbibigyan dahil nga po malalim po 'yung pagmamahal natin, eh, parang gano'n po kasi tayo 'di ba. Eh, pinsan ko po gano'n siya, so pinagbibigyan niya po palagi, so naulit na naulit, eh, ako naman po siyempre advice talaga na akin hiwalayan talaga kasi hindi mo tama 'yun na talagang wala ng respeto, eh. 'Di ba 'tsaka nasasaktan na siya ganiyan. Normal po 'yung 'yun sa magkakasigawan kayo, taasan ng boses ganiyan, mga expressions po natin, oo 'yung mga ganiyan pero huwag po 'yung gano'ng sakitan talaga, kasi 'pag gano'n po ibang usapan na, eh. Para sa'kin talagang huwag na, na itutuloy ganiyan. Pero kayo po, ano po kaya sa tingin niyo parang kara karaniwang senyales na nararamdaman po ninyo na parang hindi na healthy ang relasyon?
Ah. Mhm. Oo, mm. Oo. Hmm. Mm. <clicks tongue> Oo, tama. Mm, naiinis. Oo. Oo. Mm, mm. Ano, ako dumating ako sa point na ano, eh, um, kasi may mga pinagdaanan din naman kami dati na napapa-isip nga ako ano 'ba to ganiyan, kasi ano, um um, parang parati na kaming nag-aaway, eh, na parang sobrang liit na bagay lang parang pumipitik kami parehas tapos hindi naman kami magkasama sa isang bahay, alam mo 'yun tapos dumadating ako sa point na 'pag magkasama naman kami, kasi every week kami nagkikita, alam mo 'yon, so routine siya. So kahit na parang tinatamad ako or hindi siya, um, okey parang dahil 'yung usapan namin na every week or naging routine na siya, alam mo 'yun parang din oo.
Oo. Oo. Oo. Oo. Ah. Ah okey. Ah, hmm.
Tapos ano parang wala kaming, alam mo 'yung wala sa mood, parang hindi masaya, ilang ilang ta's napapaisip ako, ta's naiinis ako, ta's kinakausap ko siya, "may problema ba?" mga ganiyan. Ta's ano, parang alam mo 'yun wala naman nangyayari pero parang may mali, ganun, oo. Kaya iniisip ko mm.
Oo. Oo. Oo. Ah, okey sabagay po, oo sabagay. Parang dara darating po talaga tayo sa puntong gano'n 'no? Sabagay naka-relate din po ako. Para siguro po sa laging pag-away rin po siguro, tingin ko, kaya may pagkakataoy' pong ganiyan kami, na parang parang akala ko po talaga sabi ko grabe 'tong away namin, araw as in araw-araw talaga, ta's ang lalim ng mga away po namin, parang ako minsan gusto ko ng sumuko napapa-isip na rin po talaga ako. Pero kasi hindi dahil po sa partner ko kasi lumalaban pa siya, eh, parang ako rin po tuloy parang lumalakas din po 'yung loob ko, parang gano'n. Pero 'yun nga po may pagkakataon talaga oo.
Nagsasawa yata, oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, oo, mm. Pero ano ay may tanong ako may tanong ako. Paano mo nasasabing ano dahil nabanggit mo 'yung paglaban paano ano or advice, ganiyan advice mo na lang. Paano mo na lang nasasabi na lumalaban pa 'yung isang lalaki o 'yung partner mo sa relasyon? Ano 'yung mga da ay makikita ano 'yung dapat kong makitang ginagawa nila kahit parating nag-aaway, ganun.
Oo. Oo, 'yun.